Faz faz muito tempo. Eu sempre gostei de exercício. Mas eu tive mesmo que fazer, né, por u por alguma, eh, pra perder peso, porque antes eu fazia por por hobby, não todos os dias, né, não tinha, assim, um algo contínuo, né, algo que eu pudesse ter ali, né, todos os dias eu eu tinha essa, né, esse horário: "Vou lá e faço." Não, essa rotina agora, sim. Agora
Ao Uhum. E e E o Uhum. E o hoje em dia, assim, quando você pensa em atividade física, aí pra você, assim, é um prazer, é um desafio, é uma obrigação? É um prazer. Entendi. <laughs>
É um prazer, é um prazer. É um prazer não, não é obrigação porque eu acho que ajuda, né, a ajuda na no no seu, no além de ajudar fisicamente, ajuda no seu estado emocional, você
Sim. Emocional, entendi. Melhora a sua autoestima também.
melhora a autoestima, você fica com o corpo bom e, ao mesmo tempo, né, você tá ali, eh, e e, né, deixando a su a sua cabeça também, né. Aquele momento, pra mim aquele momento é o momento que eu paro e consigo pensar em mim, um pouco. Hum. É, é um momento que eu consigo pensar.
Mas hoje você faz de tudo. Hum. Que interessante isso. Então faz parte. Hoje em dia faz totalmente parte da sua rotina, totalmente. Se você ficar 1 dia sem fazer você sente falta, então.
Faz parte da minha rotina. Mas, então, e aí Nossa, não consigo. E isso que eu estava te falando, nas viagens por isso que eu já me eu já me preparo, já, né, olho onde que tem um lugar que eu possa correr, ou um lugar que eu possa fazer uma musculação, uma academia a 1ª coisa que eu faço é me inscrever lá na academia já, às vezes online já já deixo tudo pronto, porque eu ten é. E aí também tenho, eh, a a minha rotina que eu tenho, ou eu vou passear eu não deixo de fazer nada. Eu não deixo de fazer, nem se for pra eu acordar às 5h, eh, eu vou, faço 1º a a academia e depois eu vou fazer o os passeios e isso não não prejudica, né, a família, porque tem as crianças também que querem se divertir eu não vou fazer num horário, né, que eu tenha que
Aham. Uhum. Já se planeja. Hum. Você fa Ah, isso que eu ia te perguntar, assim, você tem um horário específico, ou então até que você prefere fazer? Se porque tem gente que prefere é de manhã, tem gente que se sente melhor fazendo à noite.
Olha, eu pre eh, tem tem mesmo. Tem mesmo. Tem um horário que a pessoa, né, se sente melhor e tem u um horário que a pessoa se sente, né, que fica que você tá cansada, você já não tá mais eu gosto de fazer, por incrível que pareça, à tarde, mas, eh, eu eh, mas aí fica ruim porque tem os compromissos e tudo. Então eu tento fazer n em 5h, 6h
Aham. Hum, à tarde. Nossa. <laughs>
que é o horário que <laughs> é um horário pra que eu coloquei pra mim, sabe.